Ya, orada zaten şöyle bir şey var. Emm, emm, bir şekilde kendi mantığını kullanırsan hani, antibilimsel olmakla suçlanıyordun. Ya, işte, eee, "Bilim adamları bunu söylüyor." Hah. Mesela.
Evet, o çok kötüydü mesela. A anti-vaccine mesela, aynen, aşı karşıtı falan böyle eti etiketler olur ya. Yo, ben gayet aşının dünyanın en güzel mucitlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ama aşının içeriği önemli değil mi? Yani, suda olabilir içinde.
Ya da şöyle, en ufacık bir sorgu bile. Acaba orada. Tabii. Ya hatta, yani, belki kendi içinde sorguluyorsun; daha belki, hani, tam bir ret, eee, noktasına da ulaşmadı. "Acaba mı?" demek bile, eee, bir taşlanma sebebi hâline gelmişti. "Sen, işte, bilim adamlarının 'Evet.' dediğine nasıl olur da 'Acaba mı?' diyebilirsin?" diye böyle bir sıkıntı En yakınlarımla da. ..düştük birbirimize.
Evet. Evet, evet. Keşke insanlar keşke insanlar o o dönemde o kadar birbirlerine saldırmasaydı öyle etiketlerle çünkü hiç gerek yoktu. Bence daha özgür bir tartışma ortamı olabilirdi. Mesela şahsen şöyle söyleyeyim; üniversitedeydim ve doğrusunu söyleyeyim, üniversite ortamında aşıya karşı herhangi bir şey söylemek dünyanın en korkunç şeylerinden bir tanesiydi çünkü insanlar çok, üniversitede insanlar çok, eee, at gözlüklü ve çok büyük bir baskı var. Kesinlikle özgür düşünce yeri değil. Özellikle Türkiye'de veya Avrupa'da, aynen. Şahsen ben mesela 1 defa aşı oldum ve hâlâ onun hakkında içimde bir burukluk var çünkü özgür irademle olmadım. Evet, şahsen özgür irademle olmadım. Eğer özgür irademle olsaydım gayet mutlu olurdum ama, yani Aynen, aynen, aynen. Ama, yani, kişisel olarak da bence toplumsal olarak da bizi çok şeye maruz bıraktı. Bence pozitif de negatif de sonuçta deneyim, yani, deneyim yaşamış olduk. Aynen.
Stresten olabilir. Tabii. Üzerin çiziliyor. Gı maalesef. Ya bilimsel dogmati dogmatiklik var orada değil mi? Ama mecburdun. Hah, onu diyecektim yani. Eee, sorumluluğunu da almış olurdun; "Ben oldum, ben, hani, kötü de iyi de olsa sonucuna katlanıyorum." derdin. Belki. Tabii. Deneyim ama biraz negatifte bir tık daha fazla gibi. Pozitifte sadece, işte, bence online toplantıların yaygınlaşması. Online eğitimlerin, çalışmanın Onun dışında çok bir şey göremedim, yani, şu anda. <giggles> Çok bir artısını göremedim.
Tabii, tabii. <chuckles> Ya da online okul kolaylaştı. I bayağı Stanford'dan falan bedava ders izledim. <chuckles> Şey, Yale'den, üniver eee, işte, Stanford'dan falan bedava ders izledik bayağı, o güzeldi. Aynen.
Evet, online diplomam. <chuckles> O da güzeldi gerçekten. Bir de benim komşularımla sosyal olarak yakınlaşmam benim açımdan, hani, pozitif bir şey oldu.
Aynen. Aynen, o da güzel bir şey olmuş.
Onun dışında bayağı bir dönüştük, eee, hem toplumca hem i bireysel bazda, eee, ama geliştik mi, dönüştük mü onu bilemiyorum. Yani, hani, değiştik sadece. Geliştik diyemeyeceğim belki de. Eee, yaşandı gerçekten.
Kesinlikle. Evet, bilemiyorum o kısmı. İşte, aslında geriye mi gittik bilmiyorum. Belki bir açıdan geriye gittik ama umarım bunu 5-10 yıl sonra göreceğiz artık bence. Aynen.
Anlayacağız. Tarih yazacak bize, aynı bizim tarihtekileri, eee, takip ettiğimiz gibi. Güzel bir sohbet oldu, değişik noktalardan.
Bakalım artık. Bence de. Evet.